باقول لك إيه، هو أنا كان عندي مشكلة يعني كده الفترة دي كده، ويعني حرفيًا مأرقاني كده يعني، وحرفيًا حتى يعني ما باعرفش أنام بسببها كمان، فيعني كنت عايز أقول لك كده يعني أحكي لك كده يعني، وكنت عايز نصيحتك برضو فيها.
آآ، هو موضوع صعب جدًا بصراحة بس احكِ لي مالك في إيه وأنا هاساعدك أكيد.
والله بُصّ يعني أنا الفترة دي حرفيًا بقيت باسوّف أي حاجة، ما بقيتش باعمل حياتي أصلًا غير التسويف، وعَمّال والتأجيل، كُلّ اللي أنا باعمله عَمّال أأجل، أأجل، أأجل، يعني تقريبًا عارف أنت اللي هو إيه، يعني حتى إن حتى مثلًا لو أنا عايز أنزل مع صحابي فاهمني، هانزل مثلًا مع صحابي أو كده أو إن أنا متفق معاهم إن إحنا هننزل وكده، ممكن أأجل أصلًا إن أنا أنزل رغم إن أنا قاعد في البيت وعادي وطاقتي موجودة وكُلّ حاجة، بس باكسّل باحس إن أنا مش قادر أقول لهم إيه، أقول لهم: "خلاص يا جدعان بُكرة كده بإذن الله إيه، أنزل أقعد معاكم"، وييجي بُكرة أقول لهم بعده وهكذا لحد دلوقتي إن بقى لي فترة كبيرة حتى ما باقعدش معاهم، حرفيًا باسوِّف كُلّ حاجة، كُلّ حاجة، شوف هي حاجة صغيّرة كده ولكن باسوّفها، فيعني الموضوع بقى صعب بالنسبة لي أوي بصراحة.
إمم. أيوه. إمم. لأ هي بصراحة يعني موضوع صعب جدًا، ومتفهّم مشاعرك والضغطة اللي أنت فيها، هي عمومًا فكرة التسويف بقت منتشرة جدًا ما بين كتير من الناس، وأكيد الموضوع ده بيأثر يعني مش بس في حاجات معيّنة، لأ في كُلّ حاجة في حياتك، حتى أنت ب المواقف الصغيّرة أنت بقيت بتسوّفها، بس قُل لي طيب يعني في حاجة معيّنة التسويف مثلًا مأثّر عليك فيها بشكل كبير مثلًا، سواء كان عندك دراسة أو شغل أو حاجة تانية؟
آه طبعًا، طبعًا، أكتر حاجة هو أنا كده، كده مش بادرِس خلاص أنا اتخرّجت يعني ف مش بادرِس. أكتر حاجة باسوّفها هي الشغل، يعني أنا شغّال شُغلانتين تمام، آآ شُغلانة الصبح دي ما باقدَرش إن أنا أسوّفها، بس يعني عارف أنت اللي هو إيه، آه بأجّلها ولكن يعني ب بأجّل حاجات معيّنة المفروض أسلّمها ل لل لإسمة إيه، اللي هو صاحب المكتب نَفسه، أنا شغال مع خالي فاهمني، فساعات بأجّل أصلًا يقول لي مثلًا اعمِل لي مُهمّة أو اعمِل لي حاجة مثلًا معيّنة، عريضة مثلًا أو حاجة ز ليها علاقة بالمهنة بتاعتي يعني، يقُول لي اعمِلها لي، النهاردة وسلّمها لي آآ، ممكن أأجِّل حرفيًا وأسلّمها له بعدها بيومين عادي، ما ما أكمّلش يعني أنت فهمت ف فاهم الفكرة في إيه؟ فده بالنسبة للشغل الأولاني، بالنسبة للشغل التاني بقى ده اللي صعْب جدًا، ده بقى التسويف كلّه فيه، يعني أنا أصلًا شغّال من من من البيت يعني
إمم. أيوه. آه. إمم. أيوه. أيوه.
شغّال عن بُعد، فيعني حرفيًا كلّ يوم ما ب بيكُون عندي تاسكات أو بيكُون عندي حاجات معيّنة المفروض إن أنا أخلّصها، حرفيًا باقعُد أقول لنفسي إيه، أنا هابدأ يعني أنا بارجَع الشغل مثلًا الساعة 13:00 تمام، على أمّا أنام لي على ما أنام لي ساعة مثلًا كده وأريّح شوية تبقى الساعة 14:30، 15:00 فاصحى أقول لنَفسي أنا هابدأ إن هاقوم آكُل وبتاع وكده وبعدين هأ بعدين هابدأ على طول على الساعة 16:00 ده لو أنا صحِيت الساعة 15:00 حرفيًا عايز أقُول لك على ما بابدأ بتبقى الساعة 19:00، 20:00 وساعات ممكن 21:00 يعني عارف أنت، شوف كلّ الوقت ده كلّه وساعات ممكن 21:00 إن أنا أبدأ 21:00 على ما ابدأ بقى المفروض أكُون خلّصت التاسكات كلّها مثلًا في خلال ساعتين 3 أقعُد في الساعتين 3 دُول بدَل ما اخلّصهم ورا بعض، حرفيًا أقعُد فيهم لحد الفَجر وأخُش انام، أصحى، نومي مش متضبّط، بعد كده إيه، بعد كده أرُوح الشغل متأخّر أو أنزِل الشغل متأخّر، أحس إن أنا أصلًا ما خَدتش كفايتي، آ آجي اليوم اللي بَعده أنام لي ساعة، أنام لي ساعتين كمان بدَل الساعة وهكذا، يومي بقى متلخبط، نومي بقى مش متنظّم، حرفيًا بقيت بأجّل كلّ حاجة مش في حاجة ما بق ما بقِتش بأجّلها في الشغل خالص، يعني أنت فاهم بالذات الشغل ده صعب جدًا، يعني على الاقل ده ده أكْل عيشي، أنت فاهم، ده الحاجة اللي أنا باكسَب منها أو كده لأ، مش عاجبني، يعني عَمّال أضيّع في وقت وعَمّال أضيّع في مجهود حتى يا ريتني أصلًا باخلّص الشغل بشكل كامل، كلّ يوم لازم، لازم أسيب كام حاجة ما ما اشتغلهاش. عارف أنت اللي هو إيه، أقول لنَفسي يعني مثلًا، أنا المفروض أشتغل 10 تاسكات تمام، أشتغل منهُم 5 وأقُول بُكرة إيه، بُكرة ب بُكرة بدَل ما هاشتغل مثلًا ال10 تاسكات كاملين لأ أنا هاشتغل 15 تاسك مرّة واحدة، بحيث إن أنا أقعُد ال5 اللي بَعدهم آجي اليوم اللي بَعده أقُوم مشتغل 7 وأقُول لنَفسي خلاص، أنا هأجّل ال7 فوق ال5 وهكذا، كلّ يوم وهكذا لحد ما بقيت مراكِم عليَّ قد كده حتى في الشغل.
إمم. تمام. آه. إمم. آه. إمم. أيوه. آه، لأ بصراحة صعب جدًا بجد، يعني الموضوع اللي أنت بتوصِفه ده واضح إن هو مأثّر أكيد على شُغلك أصلًا، فكرة إنك أصلًا بتراكم تاسكات أكيد دي حتى بتزعّل منك الناس اللي أنت بتشتغل معاهم، أو العملا اللي أنت بتقدّم لهم الشغل وأكيد طبعًا ده بيأثّر على جودة شُغلك، وأنت ما دام مش شغّال كويس فأنت زي ما قُلت أكْل عيشك، الموضوع ده أكيد بيضايقك وبيأثّر عليك بشكل عام وأنا مقدّر بجد مشاعرك والضغطة اللي أنت فيها. بس قُل لي طيب، يعني فكرة التسويف نفسها أنت بتحس بإيه أو إيه الشعور اللي بيخلّيك تسوّف؟ هل أنت بتكُون زهقان مثلًا أو متضايق، الشغل مش عاجبك، مش مستمتِع بيه والّا إيه اللي بيحصَل؟
الموضوع بقى صعب جدًا. بالضبط. بالضبط. والله بُص من ناحية إن أنا مش مستمتع، فأكيد بصراحة يعني هو كده كده الشغل أنا حابّه مش كارهه، وفي نفس الوقت فاهم يعني عارف أنت اللي هو حابّه، وفي نفس الوقت مش حابّه، يعني عادي مش فارقة بالنسبة لي أصلًا الفكرة شغل عادي جدًا، يعني مش اللي هو الحاجة اللي أنا بالضبط مش اللي هو الحاجة اللي أنا إيه اللي أنا فيها ده شغفي أو بارمي فيها شغفي وكده، لأ س شغل زي أي شغل، فاهمني هو الفكرة إن هو مرتبه أعلى شوية يعني الدخل بتاعه أعلى بالنسبة لي، ولكن يعني عارف أنت اللي هو إيه أنا كنت باقول لنفسي دايمًا آآ، أنا محتاج شغل حلو بدل بدل اللي أنا كنت فيه وبدل الفلوس ال الشغل ده ما بيجيبليش فلوس حرفيًا، جا لي الشغل الحلو يا ريت أمسك فيه بإيدي واسناني وبتاع وأخلّص الشغل كامل، لأ ما بقيتش باخلّصه، فالشعور اللي بييجي لي عارف أنت اللي هو إيه شعور كسل شوية كده شعور إن أنا شبعت حاسس إن أنا شبعت كده شوية، اللي هو إيه اللي هو الأول يعني أقول لك الأول في أول الشغل كنت باقدر أخلصه وبتاع كنت ممكن أخلصه كله عادي جدًا ومش فارق بالنسبة لي وما احسش وأحس إن أنا إيه عارف أنت اللي هو إيه، أخلّص الشغل وأقول إيه أنا عايز شغل تاني، أنا عايز شغل تاني، <tsk> فأنا يعني كنت بادئ بعدد معين كنت باخلصه في الشغل أو كنت يعني باخلص عدد معين في الشغل وخلاص وكنت باكبر دماغي، لما ما بالاقيش شغل تاني بعد كده لما الشغل نفسه زاد عليّا قُلت لنفسي ده أنا هاكسر الدنيا وبتاع، بالضبط، بدأ ييجي لي عملا كتير حرفيًا ما بقيتش ملاحق لدرجة إن أنا ما بقيتش عايز أشتغل خالص يعني بقيت باعامل العميل أو العميلين اللي أنا كنت باعاملهم الأول كنت باعاملهم الأول ب بفرحة وسعادة دلوقتي بقيت باعاملهم إيه بالعافية، وما بقيش قادر حتى إن أنا أقوم بيهم كامل وإن أنا أخلص الشغل كامل يعني بقى ده الإحساس، إحساس كسل، إحساس زي ما قُلت لك اللي هو اكتفاء، يعني أنا بقيت حاسس إن أنا اكتفاء شوية إحساس ملل، يعني بجد حتى برضه في مششتتات كتير حواليّا برضه بتبوّظ لي اليوم برضه ما أكدبش عليك.
أيوه. زي أي شغل. إمم. أيوه. أيوه. آه. بدأ ييجي لك عملا كتير. إمم. آه. آه. آه، طب يعني بصراحة لأ أنا متفهم فعلًا الضغط اللي أنت محطوط فيه، فكرة برضه يعني شعور الاكتفاء إن أنت يمكن كنت بادئ حاجة وحاطط لنفسك هدف معين، أول ما بتحس إن أنت وصلت له يمكن بتبدأ تتراخى شوية، ما يبقاش عندك نفس الإنتاجية هو أكيد موضوع صعب ومأثّر على نفسيتك عمومًا، بس أنت قُلت إن كان في شوية مشتتات، طب إيه الحاجات اللي بتشتتك عن الشغل؟
والله بُص يعني أكتر حاجة بتشتتني حرفيًا هو التليفون، التليفون ده مصيبة سودا عارف نزلت على الأرض، يعني بجد بقى مصيبة، المشكلة إن أنا ما باقدرش أبعد عنه بجد، ما باقدرش أبعد عنه خالص آمم مش باقدر أسيبه يعني عارف أنت اللي هو إيه أنا ك اتعوّدت خلاص على اللي هي ال عارف أنت الفيديوهات القصيرة دي؟ بقت بتضيّع لي وقتي بقيت باحس إن هي ليها تأثير كده إن هي بتخليني مشتت بتخليني دايمًا عايز الحاجة السريعة، عارف أنت اللي هو ما بابقاش حِمل حتى إن أنا أتفرج على فيديو مثلًا 20 دقيقة والّا 30 دقيقة أتفرج عليه كامل أو أتفرج على فيلم مثلًا ساعتين، بقيت آخري في الفيلم مثلًا تِلت ساعة وتلاقيني سرحت أو دماغي راحت بعيد، أو عارف أنت اللي هو ما بقيتش مركِّز عمومًا.
آه. أيوه. إمم. إمم. أيوه.
فحرفيًا دي بقت بتشتتني بالنسبة للتليفون. والتليفون نفسه بقى يشتتني في حاجات كتير بقى اللي هو إيه أخش أكلم صحابي أخش أتشات هنا أتشات هنا أقعد أبحث وكده وأقلب في البوستات وأقلب في الريلز وكده <tsk> فدي بقت بالنسبة للتليفون. طبعًا حاجة تانية برضو من ضمن المشتتات الصعبة بالنسبة لي هي القهوة والشاي مبوظين الروتين بتاع يومي أنا كل يوم باصحى لازم أشرب كوباية قهوة أنام كوباية قهوة رغم إن أنا أصلًا يعني كنت ال عارف أنت اللي هو ما كنتش في البداية من محبي الكافيين بس أنا اتعوّدت عليه فبقيت باشرب، حتى يعني ياريته حتى بيعمل معايا مفعول بالليل إن هو يفوقني وكده وبتاع ويخليني فايق، ده بيخليني أنام أكتر والشاي برضو نفس الكلام فحرفيًا الاتنين دول أنا بالنسبة لي مش ما بقيتش شايفهم إن هُم بيخلوني أركز وبتاع ده حاسسهم مشتتات إن هُم بيخلوني إيه بعيد عن ال بعيد عن الواقع اللي هو إيه ده الموضوع الحاجات دي تساعدني دلوقتي ما فيش حاجة من الكلام ده بيساعدني خالص بجد.
آه. أيوه. إمم. آه لا بصراحة يعني الموضوع صعب جدًا وأنا مقدّر الضغطة والمشاعر اللي أنت محطوط فيها، فكرة إن أنت يعني مش قادر ت تتغلب على كل ده بشكل أو بآخر يعني رغم إن أنت كانت في حاجات بتساعدك بعد كده ما بقيتش بتساعدك، أكيد ده مُرهِق بالنسبة لك بس قُل لي كده هل أنت كنت جربت أي حاجة تحاول تحل بيها الموضوع وما اتحلش معاك؟
والله يعني حاجة جربتها مثلًا، آآ جربت إن أنا أكتب المهمات بتاعتي في كل يوم كده في ورقة، أو مش ورقة يعني اللاب عندي كده في حاجة اسمها زي remi reminder أو تذكيرات كده، باكتب فيها اللي هي عارف اللي هي زي ملصقات كده باكتبها كل يوم الحاجات اللي أنا عايز أعملها، عشان بحيث إن أنا ما اسوّفش وكده وأحدد نفسي أوقات كمان بحيث إن هي تفكرني، يعني أقول لنفسي أنا دلوقتي هابدأ شغل الساعة 20:00 ق قصدي الساعة س الساعة 16:00 ف ف فاخليها تعمل لي reminder الساعة تلاتة الساعة 15:45 بالضبط أو 15:40 بحيث إن أنا إيه أكون عامل حسابي إن أنا بعد تلت ساعة هاقوم اشتغل وأقوم أخلّص الشغل بتاعي، بقيت باكسل أعملها يعني أنت متخيل حتى دي، بقيت باسوّف إن أنا أعملها بقيت أقول لنفسي مثلًا بدل ما هاعملها بالليل خلاص أنا هابدأ شغل وآجي أعملها إيه، وآجي أعملها مثلًا بالليل كده على باقي التاسكات، ع نفس حتى الصلاة يعني حتى الصلاة بقيت باسوّف في الصلاة أنت متخيل حتى العبادة نفسها بقيت رغم إن هي حاجة شخصية أهي حاجة شخصية بقيت باسوّف في عملها، بقيت أعملها بشكل إيه متقطع مثلًا أقول لنفسي اللي هو أنا باصلي دلوقتي الضهر وباصلي العصر تمام، فأنا صحيت على قبل الإيه؟ على قبل العصر ب على قبل العصر مثلًا بساعة أقعد متكدر يعني عارف أنت اللي هو إيه أقول لنفسي أفضل قاعد مأجل العصر قبل ال قصدي أم يعني التانية، صحيت قبل العصر آه بربع ساعة فافضل مأجل الضهر قبل العصر بحرفيًا ممكن تقدر تقول بحوالي 10 دقايق ربع ساعة ماشي، عشان بس أصلي أصلي الإتنين مع بعض بدل ما اتوضا مرّة هنا ومرّة هنا فاهمني؟ فحتى ال العبادة نفسها بقيت باسوّفها ما بقيتش قادر إن أنا أعمل الموضوع ده يعني تعبت بجد تعبت الموضوع بقى مُرهِق أوي معايا.
أيوه. إمم. إمم. أيوه. إمم. قبل العص إمم. آه. أيوه أ آه. آه هو بصراحة يعني الموضوع صعب، وأنا مقدّر فعلًا مشاعرك، خلّيني اقول لك يعني حاجة بسيطة تبدأ تعملها وهتجيب نتيجة معاك يعني، وأتمنى لك إن هي تضبط معاك، بُصّ، هو فكرة التسويف عمومًا بتكون مشكلة أكيد بتضغط أغلب الناس، بس هي حلّها فعلًا إن أنت ما تديش لنَفسك الفرصة إن أنت تفكّر، يعني أنت يمكن تسويفك في الشغل بيكون بسبب إن أنت حاسس إن أنت ارتحت أو إن أنت وصلت لحاجة أنت عايز توصل لها، لأ ما تديش لنَفسك إن أنت تف فرصة إن أنت تفكّر في الإحساس ده، هي دايمًا قاعدة اسمها قاعدة ال5 ثواني، أول ما الفكرة تيجي في بالك لازم تقوم وتعملها على طول، جِه في بالك إن أنت صحيت وده وقت صلاة الضهر مثلًا، قوم صلّي، ما تفكرش لأ إن في عصر أو في مغرب، الحاجة أول ما بتيجي في بالك لازم تقوم تعملها في نَفس الثانية، وبرضو يعني أنت ممكن لو أنت عملت لنَفسك routine بشكل عام في موضوع الشغل ده برضو، بحيث إن أنت تلزِم نَفسك بوقت معيّن تخلّص فيه الشغل، تقول إن أنت هتبدأ في الوقت ده وهتقفل فيه، خلاص ده هيكون بالنسبة لك عارف زي مُلزِم ليك م بحيث إن أنت ما تسوفش في الميعاد على الأقل، وفي نَفس الوقت حط لنَفسك عدد معيّن من التاسكات تقول إن أنت لا هتخلّص أقل منُّه ولا أكتر منُّه، ولو وصلت للحاجة اللي أنت المفروض تعملها دايمًا كافئ نَفسك، فكرة إنّك تكافئ نَفسك على طول دي هتديك الإحساس إن أنت إيه، إن أنت عملت إنجاز، وهتحفّز جواك الحاجة إن أنت تتحرك دايمّا لقدّام.
تمام حلو أوي. إمم. آه. حلو أوي. إمم، إمم. والله يعني شوية أفكار حلوة، بالذات حتة تكافئ نَفسي دي يعني دي أصلًا ما جتش في دماغي خالص بصراحة، أنا أول مَرّة أشوفها كده إن هو فكرة فعلًا إن أنا اكافئ نَفسي بحاجة أنا عملتها وكده وبتاع اللي عارف أنت اللي هو إيه، مكافأة إن أنا قدرت اوصل حتى لنُص الجزء أو نُص الموضوع نَفسه، فدي أعتقد يعني ممكن فكرة حلوة جدًا بصراحة بالنسبة لي، فأنا لأ أنا فعلًا هاطبّق الأفكار دي وهاطبّق كده النصايح دي يعني، وهاقول لك النتيجة، أنا بجد يعني باشكرك جدًا بجد على النصايح الحلوة دي، شكرًا.
أيوه. بالضبط. أكيد أنا يسعدني دايمًا أساعدك في أي وقت، ولا شكر على واجب، أنا موجود دايمًا في الخدمة.